जी, जी, जी। नहीं, ये बात सही आपने बोली है कि देखिए इन लोगों से तो बिल्कुल बच के रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ये आपकी तरक़्क़ी नहीं झे देखना पसंद करते हैं। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, कई बार ऐसे होता है कि आपके बहुत नज़दीकी लोग होते हैं जिनको आप सोचते हो कि नहीं इनसे मुझे क्या दिक़्क़त है, मगर क्या है कि वही आपके पीठ पीछे छुरा भोंक देते हैं। तो इनसे इन चीज़ों के चलते क्या होता है कि कई बार ए, इस तरीक़े से रिश्ते टूटते हैं कि वो फ़िर जीवन भर के लिए ही टूट जाते हैं। और मेरे हिसाब से अ, कि ये जो चीज़ें आदमी करता है ये बिल्कुल ग़लत नहीं करता है, क्योंकि आप क किसी को बहुत अच्छे से मान रहे हैं और आपने क्या किया कि पीछे जाकर उसके पीछे एक ऐसा काम कर दिया, जिससे उसकी नहीं ज़िंदगी तबाह हुई मगर क्या है कि आने वाले समय में उसकी चीज़ों पर असर पड़ गया। तो वो जो चीज़ें होती हैं उससे रिश्तों में और ज्यादातर रिश्तों में ही इन सब चीजें और ज्यादातर ये सब चीजें रिश्तेदारों में होती हैं।
हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल।

जी। नहीं, नहीं आपने जैसे एक बात बताया वो हमको भी बहुत अ, सही लगा कि कई बार ऐसे नहीं बहुत बार अब तो बहुत होने लगा है कि बच्चे हैं स्कूल के नाम पर निकल गए कि अ, स्कूल जा रहा हूँ और ये मतलब मैंने अपने से जब मैं पढ़ रहा था तभी मैं देखता था कि ऐसे-ऐसे बच्चे थे। मुझे याद है। एक, एक छोटा-सा दिक मतलब स्कूल में एक कांड हुआ था उसमें यही था कि माँ-बाप आए हुए थे उनके और उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया। क्या मेरे स्कूल के पीछे से एक गेट था जहाँ से बच्चे खेलने कूदने के लिए बाहर जाते थे। तो अ, ग्राउंड के बीच में थोड़ा-सा गैप मिलता था। रोड जाती थी एक तो अ, रोड के इस पार मेरा स्कूल और रोड के उस पार मेरा ग्राउंड था खेलने का। तो उनके माँ-बाप आए हुए तो डु उन्होंने बोला कि मेरे बच्चे को बुला दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। तो जब ढूढ़ा-ढांडा गया तो हुआ क्या कि वो तो अ, है ही मतलब वो तो आया ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं-नहीं ऐसा नहीं है एक बार आप चेक कीजिए जाके तो उन्होंने जब क्लास में अ, अटेंडेंस रजिस्टर चेक हुआ तो उन्होंने देखा कि हाँ, ये तो बच्चा आया है। तो उसको ढूढ़ा गया कि कहाँ पर है कहाँ पर ये आखिरकार। तो उसको क्या हुआ कि उसके दोस्त को एक फ़ोन मिलाया गया, जो कि उस दिन नहीं आया था। तो उन्ह उन्होंने पूछा कि "वो कहाँ है? तुम्हारे साथ है क्या?" उसने बोला, "हाँ, हाँ, वो तो मेरे साथ ही है।" तो उन्होंने कहा कि "कहाँ हो तुम लोग?" तो उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं म मैं तो बस आया हुआ हूँ बाहर, वो भी बस आया था, वो अब जा रहा है। तो उन्होंने क पूछ लिया कि "कहाँ पर है मतलब आप? हो इस वक़्त कहाँ पर सही-सही बताओ?" तब उन्होंने बताया कि "नहीं, नहीं हम लोग तो एक सिनेमा हाल आए हुए हैं पिक्चर देखने के लिए जा रहे थे।"
उ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी, जी। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ, हाँ। जी। जी, जी। ओहो! हुँ। अरे! हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। <chuckles> हाँ। अरे! हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। अरे!
जब उन्होंने मालूम हुआ कि बताइए आप एक बता के निकले थे और स्कूल वाले भी पूरा भौचक्का रह गए की क्योंकि वो बच्चा स्कूल से आके गायब हुआ स्कूल से आके वहाँ से निकल के चला गया। तो इन सब चीज़ों पे स्कूल पे भी तो बाद में आया क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा तो उसके माँ-बाप का दिल टूट गया। तो मुझे भी लगता है कि ये जो झूठ बोलने की और इन सब चीज़ों को छुपाने की ये जो आदत बच्चों में आ गई है, ये बहुत बड़ी दिक्कत भी होती आती है और क्या है कि झूठ बोलने का अगर आप कोई ज़रूरत परवण पढ़ने पर झूठ अगर अभी बोल भी रहे हैं, तो फिर आपको लोग यकीन नहीं करते हैं।
हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ। हाँ, हाँ।